É, e olha a minha fórmula ela é divina, <laughs> ai não é porque é minha não, mas ela é perfeita.
Olha, está vendo? Ah, eu fico curiosa para testar. Agora deixa eu te perguntar outra coisa, no começo quando foi para essa transição de pessoas testando, para você decidir abrir um negócio, tipo, quais foram os desafios ali que você enfrentou pra em consolidar de vez aquilo como um trabalho?
Ah então. Hum. Uhum. Aham. Uhum. Aham. Tá. Então, aí o fo que o que mais é legal do leite de do sabonete, é que eles a gente não tem muita burocracia, porque ele não é comida, né, eh, e lógico eu não vendo meus os meus sabonetes como medicinais, não, são sabonetes, e assim, você pode ter isso. Eu divulgo os resultados, mas como cosméticos, é. Então a licença é muito tranquila de tirar, para fazer, né, não é uma licença que você precisa de a da pr de aprovação de vários muitos órgãos, não, é uma licença local. Exatamente, não, não. Porque é é é o ingrediente que é que eu uso, são os mesmos ingredientes que as indústrias usam, entendeu? Então a única diferença é que eu, eh, faço um pr um processo caseiro então, artesanal. Então assim eu não uso aditivos, eu não uso n aditivos que eu digo assim, eh, nada químico, entendeu? Além do que eu tenho que usar que é o que pra pra q fazer a saponificação, né. Porque nada, nada
Hã. Hum. Sim. Você vende como cosmético. Uhum. Aham. Sim, sim, entendi, não precisa de testes também porque Entendi. Aham. Artesanal. Aham. Sim, nada muito Sim, mas co mas só usa conservante no caso.